Trời ơi, cái phải chạy chứ bạn. Mà hên á, là nó có cái rào nha, có cái rào mà, kiểu giống như là, bạn c bạn biết cái cửa mà cái cái thanh sắt mà dọc, đúng hông? Cái xong nó có thanh sắt mà dọc dọc vậy đó, xong rồi nó có quấn quấn quấn vậy đó. A, bạn bạn biết cái kiểu cửa đó đó ừm, đó đó. Trời là hên là có cái cửa đó. Ừ, nó không xổng ra mà cái mỏ của nó l luồn qua lược cái cửa, luồn cái l <laughs> cái mõm của nó luồn qua được cái cái cái hố của cái cửa đó. Ừm. Trời ơi, nó sủa quá trời nó sủa luôn, rồi mình chạy, chạy thấy bà nội luôn. Ừm. Ừm, ừm.
Ừm, ờ. À! Biết, biết. Ừ. Ừ, ừ. Ừm. À, rồi, rồi, rồi, rồi. Ồ, thế là nó không xổng ra! Ừm. <laughs> Rồi, thế là <laughs> thế, ừ Sau sau những cái buổi như thế ờ, sau những cái buổi như thế thì cậu có còn dám đi ấy không? Dám đi hái trộm không?